لحد آخر شركة كنت شغال معاها، وكنت على خلاف مع الشركة دي بشكل أو بآخر يعني، وسِبت الشركة دي، وكنت و باخد هُدنة عشان ابدأ من الأول، فكنت عقبال ما ما ابدأ تاني أو أدوّر على شغل تاني، آه كنت باعمل فريلانساية في الوقت ده، بس أهي حاجة ليها علاقة بهندسة، و الفكرة إن أنا كنت في نُص المشروع، وقدّمت في نفْس الوقت ده كان في مِنحة كده عن ال في اسمها ITI في مصر، دي تبع وزارة وكده حاجة مشهورة يعني، وواحد صاحبي قدّم صدفة وقال لي: "تعالَ قدّم معايا،" وأنا رُحت قدّمت من باب بس اللي هو كده باجرّب، بس ما قدّمتش في مجال هندسي، قدّمت في مجال ليه علاقة بالجرافيكس قلت من باب الفضول، واتقبلت فيها بعد معارك كتيرة في الإنترفيوهات والحاجات دي وكده لإن هي التقديم عليها مش سهل جدًا وكده، بس أنا في كلّ نفْس الوقت ده كنت باخلّص بقى ال الفريلانساية اللي أنا باعملها دي، عشان ابدأ بقى ال ال9 شهور بقى بتوع المِنحة، آه، يعني كنت ب حاجة من باب التجربة. بس قبلها بما فيش كام أسبوع، ما كان في ما ت أنا ما كنتش شغال في المشروع اللي أنا باشتغل عليه فريلانساية ده لوحدي كان معايا كذا حد، وكان كنت خارج من البنك، والموبايل في إيدي مش عارف إيه، وعليه حاجات ناس باعتينها لي شُغل وكده بdeadline، <tsk> والموبايل اتسرق من ع حد كان معدّي بموتوسيكل وراح سَرَقه بالشغل اللي عليه بالحاجات الBack ups اللي عليه بالحاجات دي. <laughs>
إمم. أوكي. طبعًا. إمم. إمم. أوكي. إمم. ز الرحلة الجديدة. كويس. أوكي كويس أ تمام. أوبا! بكلّ الشغل، بكلّ حاجة؟
آه بكلّ حاجة كانت عليه، وكده وكان في شرط جزائي في الموضوع ده، كان في شرط جزائي في الموضوع ده، فأنا المكسب بتاع حتّى الشغلانة دي كلّها دفعت فلوس لناس عشان يلحقوني في الوقت القصير اللي فاضل من المشروع، عشان نلحق نلمّه ونعيد الحاجات اللي إحنا اتعملت وراحت في الأرض، وأنا داخل على مِنحة مش هتدخّل لي فلوس خالص لمدّة سنة، فأنا كنت حرفيًا بعد لما يادوبك أنقذت موضوع الfreelance أ بالضبط كده، أنقذت الفريلانساية بالفلوس اللي أنا كنت هاخدها من الفريلانساية عشان ما ادفعش الشرط الجزائي، ودفعت للناس فلوس عشان يكمّلوا معايا التصميم بسرعة والحاجات دي وكده، و فأنا خسرت الفلوس, وخسرت موبايلي <laughs> و خسرت مجالي، لإن أنا باشفِّت على مجال تاني، فأنا كنت بادئ على الحميد المجيد، وباذاكر، <chuckles> رايح اذاكر، فأنا حرفيًا بدأت من الصفر.
آه ده الكلام ده يزعَّل. <chuckles> اهم. أنت أصلًا محتاج الفلوس. <giggles> آه. يعني أنت مع كلّ الخسارة دي كمان بتذاكر. <laughs>
طب ما أنا رايح مِنحة بقى مذاكرة 9 شهور بقى فالموضوع فالموضوع فعلًا يعني، وعلى سِن كبير بقى وأنا متعوّد طبعًا وكمان بقى لي سنين شغال فأنا مش متعوّد على حتّة إن أنا <chuckles> مش هيُخش لي مصدر دَخْل دي، فأنا بدأت من الصفر أو من تحت الصفر بقى في الحالة دي. <giggles>
آه يعني أ أ أوكي. من كلّه يعني. أكيد طبعًا. إمم. طب أنت أ احكِ لي، طب أنت الأول كنت أصلًا بتشفِّت من مجال إيه في مجال الهندسة لمجال إيه؟ و واحكِ لي بقى عن تجربك تجربتك يعني، بعد ما دخلت وأنت خلاص خسرت الموبايل وخسرت ال يعني ال ال ما فيش مصدر دَخْل، كنت بتحارب إزاي في المعركة الجديدة دي كمان عليك؟
إمم. إمم.